Em, okey, bien, verás, quería comentar que diría que últimamente, pero, en realidad tiene bastante tiempo que me estoy sintiendo bastante desconectado, o muy diferente a como me sentía antes con mi pareja. En el sentido de que antes era romántico, le decía muchas frases puede sonar como medio ridículo, no sé, si suene ridículo. A mí me da un poquito de vergüenza, pero, le decía mucho, no sé, si conoces esta frase que es el uwu.
No, ¿qué esa qué significa?
No sé, solo sé que lo utilizan por ternura, pero, es algo que yo utilizaba con ella. Y imitaba como un poquito su lenguaje que ella utilizaba. Y ahorita sí me pega como eso de de la vergüenza del no querer decir eso realmente.
Ah, ajá. Sí. Ujú. Oye, y una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con tu pareja?
<sniffs> Mi pareja 5 años.
Claro, y esta parte que, eh, empezaste a notar esta desconexión, eh, aparte de O sea, primero, ¿hace cuánto tiempo empezó? Y además, ahora de los cambios que ya me dijiste, viste algunos otros cambios?
Mm. Pa pues para empezar, siento que, desde hace años, la relación como que va y viene en cuanto a intensidad, no sé si me doy a entender. Como que, en nuestro primer año, fue muy ameno todo, por así decirlo, de que era era muy romántico. Yo yo siento que yo era muy romántico. De que le llevaba flores cada que podía. Le decía que la amaba a cada rato. Le comentaba en todas sus fotos diciéndole que era hermosa, que era la más bella. Y ahora, al al segundo año no lo hacía tanto. Era más como en forma de juego con ella. Lo reduje un poco, pero lo hacía de vez en cuando. Y actualmente siento que es algo que ya no hago. Cuando le comento, son como fotos graciosas de perros, o cosas así.
Ujú. Ujú. <whistles> Okey, entiendo. Oye, y bueno, para entender un poquito más la situación que estás pasando, pues me gustaría saber si, ¿has intentado hablar con ella acerca de este sentimiento que tienes? Para saber si es algo que a lo mejor solo tú estás sintiendo, o ella, y a lo mejor ella también te puede, eh, pues dar su retroalimentación, ¿has intentado hablar con ella?
No recuerdo si lo he hecho últimamente, pero sé que como hace 2 años lo hablamos, y cuando le dije eso de que era probable que ya no sintiera tanto lo mismo que antes, como que la el amor con la misma intensidad, recuerdo que ella se sintió triste y se deprimió, y empezó a publicar cosas referentes a a no sentirse amada. Entonces, eso me hizo a mí como no querer hablar de eso. Como que algo que pasa actualmente es que la protejo de eso, por así decirlo, de que no quiero afrontarla con eso porque no quiero que se vuelva a decaer.
Sí. Ujú. Oye, y bueno, esto lo has estado haciendo también, eh, mucho así por ella, obviamente, para que no esté lastimada y pues porque obviamente la quieres, pero a ti, ¿q qué es lo que te gustaría que que cambiara? O sea, tú tienes así como, eh, bueno, o sea, pensando si quitando en mente si la afectaras o no, porque siempre alguien puede salir dañado en esto. Pero, ¿tú quisieras como decir: "Mira, la verdad es que sí quiero terminar?" ¿O quisieras como que, eh, reencontrar esta parte que que antes tenía, no? De estar más conectados. ¿Cuál es sería tu objetivo con esto?
Em, pues, creo que darle a ella lo que ella me da a mí, por así decirlo. Porque, pues, por esta parte, ella sí me da demasiado, me da como que demasiado amor, cariño, ternura, demasiada paciencia, es demasiado buena conmigo, y yo siento que, de un año para acá, ya no he tenido ni siquiera motivación para levantarme. Entonces, siento que la dejo muy de lado y ella me da toda su atención y todo su amor, y no lo siento justo. Es lo que me hace sentir como más incómodo y desconectado que nada.
Claro. Sí lo sientes que no es así como que equilibrado esto. Oye, y u una pregunta más, porque a lo mejor hay otros aspectos de tu vida que estén afectando indirectamente, pues, este sentir, ¿no?, a veces pensamos que es por algo que puede ser de la pareja, pero, a lo mejor, hay estrés, eh, o alguna disconformidad con con las cuestiones que te están pasando en la vida, independientemente de la de la relación, este, ¿has intentado?, eh, primero, no sé si hay algún punto así que tú creas que pudiera estar afectando? Y por otra parte, no sé si has valorado el poder hablar también con alguien, este, como profesional, que sea un psicólogo o algo para poder explorar esto, y ver si realmente esto es algo que tenga que ver, pues, a lo mejor, que aunque tú la quieras mucho, a lo mejor esta parte ya se está terminando, o, a lo mejor, que hay otras cosas que están afectando esta relación.
Tal vez sí es algo que debería ver como con un profesional, porque, pues, como como te decía, con ella realmente siento esto más que nada incomodidad. No siento que no la quiera realmente porque sí me gusta salir con ella, ir a donde está, me gusta verla sonreír.
Ujú.
Solo que creo que es en ocasiones, como que a veces sí quiero verla, quiero darle abrazos y todo, y hay veces en las que no quiero salir de mi casa. No quiero ir hasta allá porque sé que me voy a cansar en el camino y luego para llegar.
Ujú.
Tal vez sí soy yo.
Qué bueno. Bueno, puede ser que estés car o sea, también las primero también las las relaciones van pasando por diferentes etapas, ¿no? O sea, obviamente la primer el primer año, año y medio es así como la del enamoramiento y todo. Hay personas que se pueden extender más, otras menos. También la la las relaciones van cambiando, pero también si tiene, o sea, si tienes esta parte que que crees que puede ser algo que sea algo más interno la o sea, más así de algo que te pudiera estar afectando a ti, porque, pues, es obvio, como lo dices, que la quieres mucho y todo. Pero hay algo allá que que no no puedes todavía como detectar, ¿no? Así como de qué pudiera ser para de raíz poder arreglar este problema. Yo creo que, eh, tal vez volverlo a hablar con ella, pero a lo mejor primero también revisarlo con un profesional, te te puede ayudar a ver así como en ese punto de, esto a lo mejor puede ser lo que está pasando, y a lo mejor ya con más, eh, información puedes hablar con ella y decirle: "Oye, mira, la verdad es que últimamente me he sentido así, y no es que no te quiera y no quiera estar contigo, pero hablando con el psicólogo o la psicóloga, pues me ha hecho ver que a lo mejor estos puntos son, eh, cosas que me pueden estar afectando a mí de manera personal y esto me lo estoy trayendo a la relación", y, ¿sabes? también hacerla un poquito partícipe de esto que está pasando, que al final también puede hacer que los una muchísimo más.
Bueno, sí, eso suena suena bien, suena algo que me gustaría hacer, solo que aquí tengo un problema. Y es que soy autoconsciente de que tanto con mis amistades, familiares y con mi propia pareja, <sniffs> tiendo a ser un poco resguardado en cuanto a lo que siento y mis problemas. No suelo contárselos, y cuando los quiero contar con ellos, normalmente, lo hago un chiste, como que le quito la seriedad, entonces
Ujú. Sí.
cuando lo hablo con ella cosas serias, cosas que siento yo, como que quiero integrarla a este mundo de lo que me está pasando, terminó haciendo un chiste, y le quita toda la seriedad. Y ya no me lo tomo en serio yo. No sé si ella se lo toma en serio, pero yo no me lo tomo en serio. Entonces, siento que se genera más esta esta barrera entre nosotros 2.
Ujú. Claro. Sí, es una forma de de poner co sí, totalmente. <chuckles> Acabas de decir esa barrera camuflada de de de humor, ¿no?, que muchas personas <clears throat> Llegan a usar <coughs> para no sentirse lastimados. Pero bueno, a lo mejor, eh, de manera consciente, empezar a ver que o sea, ya al menos han estás siendo consciente de que esto es algo que que tienes, ¿no? O sea, como que la forma en la que te comunicas. Entonces, tal vez, el el bueno, yo te lo repito, porque son las personas que que más nos pueden ayudar en estos casos. Eh, los psicólogos, eh, gente profesional en este aspecto, nos pueden decir de qué manera incluso, nos podemos comunicar mejor, ¿no? O sea, porque esto sí es algo básico que cuesta trabajo, obviamente, el cambiarlo, pero que es básico, también empezar a conocernos de esa manera, porque así podemos, eh, comunicar a las personas que queremos, cómo nos sentimos, y esto también nos puede traer muchas ventajas. Entonces, aunque también cueste trabajo el abrirse con un desconocido que es un psicólogo, tal vez, pensar así como de esta manera de: "Bueno, esto es algo que a mí me está afectando, que a lo mejor, pues, es mi manera de de protegerme, pero necesito ayuda", porque ahí, a lo mejor, ya puedes pensar en: "A mí me interesa mi pareja, ¿no?, me interesa tener mejores relaciones, más saludables". Y esto te puede, este, ayudar. No sé, ¿qué opinas acerca de esto?
Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Mm, yo creo que tienes razón con esto. Y mientras me das estos consejos, me pongo a pensar un poco en lo que yo mismo estoy diciendo en esta conversación, y me doy cuenta de que sí va todo como dirigido a mí, ¿sabes? Como que las cosas que digo que se interponen, y los cambios realmente no se dan tanto en la relación, sino en mí, es lo que estoy observando, lo que creo.
Ujú. Ujú. Sí, o sea, lo bueno es que empiezas a ser un eh, consciente de esto. Yo creo que es el primer paso, ¿no?, para para tomar a este, cartas en el asunto. O sea, ya cuando empieza a haber esta conciencia de decir, pues, a lo mejor hay algo aquí que que que yo lo estoy originando. Igual puede ser que haya algo también por parte de de ella, porque, bueno, siempre o sea de ella en la en respecto a hablar como de pareja, ¿no? Siempre en pareja, pues, las cosas son de 2, pero, a lo mejor sí puede ser. Lo importante es de que lo que tú puedes controlar, y lo que tú puedes manejar es, pues, a a ti, ¿no? El el el el poder ayudarte a ti, el tener las herramientas, para pues, poder dar una una mejor versión, y y pues, poder, porque, realmente como dices yo quiero a mi pareja, ¿no? Entonces también tener esa parte de de saber, por qué, estoy aunque quiero a mi pareja, no puedo demostrarlo como yo quisiera, y todo, ¿no? Entonces, eso es algo que tú sí puedes, eh, tomar cartas en el asunto, que es como lo que tú puedes manejar, y creo que pensando que es algo que puede mejorar tus relaciones, a lo mejor lo empiezas a ver de manera distinta, y puedes, este, empezar con esta ayuda, pues, para mejorar tu situación actual.
Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, eh, lo voy a tomar en cuenta, se lo voy a comentar primero a ella, como, eh, un poquito general el cómo me estoy sintiendo, y el que pienso recibir ayuda profesional, para poder poco a poco
Ujú.
comunicar esto con ella, así como mencionas. De verdad, siento que me ha ayudado mucho a esclarecer lo que siento, o lo que debo hacer, el hablar contigo. Así que te agradezco mucho por escucharme y por aconsejarme sobre esto.
No, gracias a ti por la confianza de, abrirte, eh, en este tema. De verdad, este, te deseo así lo mejor con esta relación, y sobre todo, también para ti. Y si en algún momento necesitas que volvamos a hablar y ajustemos algunas cosas, con todo gusto voy a estar aquí para ayudarte, igual ya sabes dónde encontrarme. Que estés muy bien.
Muchas gracias.